Ano ang ginagawa mo para hindi ka matalo ng instant gratification?
Hmm minsan kasi talaga mahirap matalo. <chuckles> Instant gratification lalo pag kinakawayan ka na 'di ba? Lalo specially kapag ka may mga sale, 'yan mga 90% off, ganyan actually kanina, hindi 'di kanina kagabi, ayan so naghahanap ako, naghahanap ako ng mga pangregalo sa mga dalagita kong pamangkin ganyan marami akong pamangkin ng dalagita. So kasi gustong-gusto nila yung scent ko na parang tita ang bango bango mo yung mga ganyan so sa nasabi ko sa kanila maligo kasi kayo mga ganyan, wag kayong tamaring maligo 3 beses isang araw maligo kayo try n'yo babango kayo gan pero hindi kasi, so eto na nga nag-i-scroll ko, nag-i-scroll ako so ano kaya yung ibibigay ko dito sa mga batang ito na pa so nakita ko yung Bath and Body Works, ayan kasi yung paborito kong brand, ah, perfume, lotion, ganyan ayun yung paborito ko, nakita ko 90% off, sabi ko shocks ang isang ano ang isang set ay 7 174 something ganyan.
<chuckles> Totoo. Hmm. Hmm, anong nangyari, kagabi? <chuckles> Hmm. Ah, oo. Hmm. <chuckles> Ah, ah. Hmm. Hmm. Tapos? Hmm. Oo. Wow. Hmm.
Sabi ko ay teka lang, sabi ko sige i.
So magkano ba yung original price nya medyo ano ba?
Mga nasa ano, ah, nasa 700.
Ay ang mahal 'no?
Oo, 700 ang isa na ilang ML ba yun? Parang 120mL lang yun, yung yung ganon, depende dun sa ano, ah so tapos sabi ko ay ang mura! So di nag add to cart ako ng nag add to cart, so nakita ko na paran kasi siyempre 90% off na napakalaking ano, eh.
Oo. Hmm. Tapos. Oo. Mm. Siyempre, oo pag sa original price di ba? Ang laki na ng na di ba? Ang laki na ng natipid mo, oo tas favourite mo yun na brand.
Exactly. Ayan. <chuckles> Totoo, so eto na nga, nung mag magche-checkout na ako, di ba? Nakita ko ay oo nga pala nag-oorder nga pala ako sa US. <laughs> So ang shipping fee niya ay ang taas 'di ba? So dollars, sabi ko, pero may naki pero merong nakalagay dun na kapag um lagpas ng, ah, 150 dollars yung ano, yung, um, yung orders mo, free shipping na siya, 150 so kinuwenta ko. So ngayon, um, sabi ko sige na nga idadamay ko na rin yung nanay, tita, yung mga sige damay ko na ganyan para and at least. Oo, di sa dahil mura siya at the same time pwede akong magbenta.
Hmm. Ah. Hala. Mm. Hmm. Hmm. <laughs> Oo, medyo maramihan na lang yung i-order na lang ganon, mm.